あの、ちょっと聞いていただいて、もしよかったら、なんかいいアイデアを頂けたらなと思うんですけれども。
うね。 はい。ん。
あの、結構、なんかこう、家で今、何つか、もう、リラックスできないなって思うことが最近増えてまして。で、その状況としては、まず第1に、あの、何て言うんでしょうね、紙類が、もう、どんどんどんどん増えてしまっていて、ま、それが、あの、目に付くところにあって、すごく嫌だなと思う毎日なんですね。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
なるほど。紙って結構ね、で大事なことが、ああ、書かれてると、なんていうか、かたすのが億劫ですかね。
はい。 そうなんですよ。なんか、あの、まあね、日々紙っていっぱい出るなと思うんですが、例えば、郵便物で来た大切なもので、処理をしなきゃいけないものとか、あと、仕事上のなんか私、結構やっぱり、こう、あの、紙でパラパラ見たいのもあって、結構プリントアウトしてしまうこともあるんですね。で、そういうものをやっぱり、こう、後で見るようにとか、見てる最中にまだ終わってないものを、ちょっとそこに置いとこうとか、なんか、そういう形であとは家族のもので、まあね、こう、お知らせみたいなものとかも、あ、ちゃんと後で読んどこうとか。なんかそういうのが日々日々、あの、どんどんどんどん増えていき、なんか、ね、なんか、何かの時にはササッとかたして、でも、あの、絶対後で見るからと思って、目のつくところに置いとくっていうのを繰り返しているうちに、なんでこんなに紙があっちこっちに散らばってるんだろう、っていう状況です。
うん。 うん。 はい。 ああ、ああ。 はい。 うーん。 うん。 うん。 うん。 うん。 なるほど。それは、まあ、分かります、状況は、理解できます。えっと、どま、あの、具体的に聞きますと、例えばそういうどういうところに紙が置いてあるんでしょうか？
<laughs> はい。 ええ。 そうですね、なんか、あの、まず、ねえ、あの、リビングのテーブルの上に、まあ、例えば、あの、やりかけで出かけてしまうと、もうほんとに帰ってきた時には、「ああ、紙が広がってる」と思って、で、そこが、まあ、あの、結局、「一つ一つこなしていこう」、「その日のうちに捨てよう」、と、「やって捨てよう」って思うんですけども、ま、どんどんどんどん増えていってしまうので、ま、それをね、こう、横に
ええ。 うん。 はい。 はい。 はい。
まま、どかしたとしても、その紙が、こう、積んでいくみたいな感じと、あと、なんか、こう、ね、ほんとにちょっと後で、でも大切だからって思うものを、ま、冷蔵庫のところにペコペコ貼ってたりとかするんですね。で、すそれも、なんか、あの、むいしん、なんか結構増えていくというか、うーん、っていう感じでしょうかね。
えん。 ああ、はい。 うん。 なるほどね。 うーん。 じゃあ、えっと、テーブルと冷蔵庫が、うまあ、その、紙がて紙でいっぱいになってしまって
そうですね。うん。なんかやっぱりリビングなので、リビングで、やはりね、でも、こうリビングに色んなものが、やっぱり日常的なものが置いてあるので、しやらなきゃいけないこととか、そうですね。なので、リビングがやっぱりその、テーブルとかコーヒーテーブルとかなんか紙が
落ち着かないんです。うん。 ええ。 はあ。 ええ。
多くてやだなっていう状況です。
なるほど。ね、紙って結構、こう、広がりますからね。こう場所を取ってしまうんですよね。
はい。で、むか はい。 そうなんですね。 はい。なので紙を減らす工夫もしてて、例えばその、ね。あの、通知とかも、か郵便ではなくって、オンライン上で見れるようにしたりとかもしてるんですけれどもうん。でもやっぱりね、なんかそれだけじゃなくて来てしまうものとか、そういうものもね、あるので
うん。 うんうん。 うん。 うん。 うん。 うーん。う、うん。
うーん。で、自分でもね、こう、などういう風に工夫しようかなと思って、例えば整理しやすいよう、後で見て、そのね、あの、こなしやすいようにその紙の仕事をこなしやすいように、種類別に分けたりとかもしてるんですが
うん、ん。 うん。 ああ。 はい。
結局分けたところで増えてってるだけで、なんか
お、うーん。
ね、なんかそれも。だ皆さん、紙の処理ってどうしてるのかなってつも思うんですよね。
ああ。あ、でも、分けたりしてらっしゃるってことは、ま、分けた時はどこかの、あの、テーブルではなくて、どっか棚とか別の場所になにか容器っていうか箱みたいのなのがあって、分けられてるんですよね？
はい。 はい。 ええええ。 そうですね、なんかテーブルの近くに、結局なんか、こう、ちょっと箱じゃないですけど、なんて言うんでしょうね、そういう入れ物みたいなところに、なんか、こう、一瞬隠すじゃないですけど、ね、テーブルを使う時とかええ、はい、人が来る時に、もうそこにポポポって入れて、で、まあね、あの、その場しのぎじゃないんですけど、で、その時に、あの、まあ、あの、学校系はこっち、仕事系はこっちみたいな一応箱はあるんですが、ただ単あの、積まれていくだけなので、結局そこから出して、またバーって広げてみて、みたいのをやってますね。
うん。 ええ。 そうですよね。 うん。 うーん。 ええ。 ああ。 ええ。 なるほど。ま、じゃあ、一時的に置く場所が設置されてるんですね？
はい。 そうですね、設置されてるんですけれども、まあ、そこに入れてしまったがために、なんか結局、あの、気が付かないで、緊急を要してないものは後回しになってしまっていてっていうのもありますね。なので、なるべく緊急を要するとか、ほんとにやんなきゃいけないものは、ちょっとね、あの、冷蔵庫の方に貼ったりとかしてて、あの、差別はしてるって
うん。 うん。 うんうんうん、ううん。 うん。 うんうんうん。なるほど、ああ、対策としてね。なるほど。分かります。
はい。
はい。あのうん。
ねえ。紙って増えませんか？
紙、増えますよね。あの、だからやっぱり、その一時的な置き場所をまず、ちょっと、う 今おっしゃったように容器みたいに置いていて、その後は、えっと、ま、処理済みだと、なんかフォルダーっていうか、ファイル
ええ、えん。 はい。 うん。 はい。
に、えっと、年ごとに まとめるみたいな感じ。でも、えっと、その、処理されたら、もう捨てれるって感じなんですよね。
ああ、うん。 はい。 そうですね、なんか捨てれるものもありますし、なんか捨てれないものってか取っておきたいものもあるんですけれども、ま、取っといたからといって、後ですごい見てるかって言ったら、疑問なものも実は結構あるかなとは思いますね。
うーん。 うーん。 うーん。 うーん。 そうなんですね。
はい。なんかさんうん。
あのそうすね。あの、いうむあの あの、な何て言うんですかね、フォあの、フォルダーだと1年の、ん、割と、まあ 電話帳ぐらいの、フォッターに、こう、何、足せるような袋みたいな感じの
はい。 ええええ。 ああ。
はい。それとかで、なんて言うんかね、請求書関係とかの入れたりすると、ま、1年で結構溜まるんですよね。
はい。 うんうん。 はい。うん。
そうすると、うん。年末にこう、まあ、捨てる場合もあるし
はい。
あの、ん、あと、だからその、すすその部分は、<sneezes> あの、必要ないですよね、っていうか、その部分を聞きたいですか？それとも処理どうやってえっと、その
はい。
テーブルに置いて、しゅ処理できない書類を
そう。 そうですね。なんか、皆さんもやっぱりね、私のうちでこれだけ紙が結構日々こうね、なんか、ひ増えていくというか、家族が持って帰ってきたりとかねなんか色々増えていく中で、どうやってこう、あの、整理されてるのかなっていうところでしょうかね。なんかどういう風に、こう日々、あの、溜めないようにしてるのかなって思いますね。
うん。 うん。 うん。うん。 うん。 あ。 なるほど、貯めないように、はいはい。やっぱり、うん。そうですね。あある程度貯まったら、その、もし、後々必要かもと思ったらなんかこう、スキャンとかして電子化
はい。いや、ほんとうん。 はい。
するのを聞いたことはあります。
ああ、なるほど。スキャンですね。なんか
スキャンとか写真とか、うん。
そうですね、なんか、あの、紙媒体をそのまま紙のままとっていこうとする、このオールドファッション的な考え方が、ああいけないんだな、って今、思いましたね。なんか確かに写真とかは、あのね、ちょっと、あ、古い写真は写真撮っとこうって思うんですけど書類を、こうやって写真撮っとこうとか、あとスキャンしておこうっていうあんまり意識がなかったので、かうん。それはねちょっと取り入れられるかなと思いました。あの、ファイルとかにするのも、ね、やっぱりファイルにしてると結構どんどん溜まっていくなとは思ってたので、うん。それもね、そうですね、デジタル化すればいんですよね。
うん。 うん。 あ、なるほど。 うん。 そうです。 そうですね、あの、ファイルも、あの、結構、ま、ファイルに入れとくと、それでそん時に、こう、なんか、タグっていうか、らラベルをつけておくと後で見やすいのでいいんですけど、確かにかさばるとは思いますね。だから、まあ、日が経つにつれてやっぱりチェックして、こう、ま、電子化、ま、捨てていいなら、ももちろん捨てた方がいいですし、まあ、 して後々必要かもと思ったら、あの、なんかね、バックアップみたいな感じで一応とっておこうと思って、まあ、写真とかで、うん、撮って、とか、スキャンしておくと安心かもしれません。
うん。 はい。 うん。 はい。 ええ。 はい。 ええ。 うーん。 はい。 うんうんうん。 あ。 でも、そうですね。なんか、あの、なんて言うんでしょう、ね、今、あとでどうにかすればいいような、なんかそういう感じの書類を結局いつまでも取ってるんですが、ね、その、日々持ってきた、例えば子供が持ってきた書類とかも、ね、なんか、そういうのもその場でちょっとね、なんかそれこそデジタル化してしまって、もう紙捨てちゃってもいいのかなって、今お聞きしてて思うようになりました。
うん。 うーん。 うん。 うん。 そうですね。あと、やっぱりそれでリラックスができないんであれば、ま、その、今までがそういう状態だったらば、まあ、あの、もう見て、あ、これは取っておいていいかもっていうのは、だいたい分かると思うんですよ。
むあい。 ええ。 はい。 うーん。 はい、そうですよね。うーん。なんか、ほんとは、あの、紙の束に結構うんざりしてて、ね、なんかもう冷蔵庫に行っても紙の束、もうそこでも、もう紙見るたんびに「あー！」って思ってたので、家ん中でリビングで、どうもひとりでイライラしながらリラックスできなかったんですが、なんかね、ちょっとはい、整理整頓がもうちょっとできるような気がしてきました。
うん。 うーん。 うん、うん。 なるほね。 ありまうん。 はい。あの、ん、もしよかったら、すたいくつか、あの、試してみたらいいと思います。
<chuckles> <chuckles> そうですね。なんか、あの、たかが紙ですが、ちょっと頑張ってやってみたいと思います。もう、お話聞いていただいて、どうもありがとうございました。
はい。